Ya, kesinlikle. Bir konu hakkında açık uçlu olmak, bazen hatalı olduğunu, eee, bazen sorunun ya da problemin sende olduğunu fark etmek, eee, ve onu düzeltmeye çalışmak hatta. Eee, bu gerçekten önemli değerlermiş. Eee, bunu fark ettim.
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Böyle bir basma kalıp, ııı, olaylarda sence mizahın yeri ne kadar önemli? Çünkü belki mizahla o süreci bir şekilde toparlamaya çalışırsın. Belki mizah da yaramayabilir. Hani, her şey daha da kötüye gidebilir. Peki, eee, bu durumlarda, eee, böyle ort eee böyle yaşanılan deneyimlerde ortamı nasıl yumuşatmayı başarıyorsun?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Hı hı. Yani, bence, eee, bu tarz durumlarda mizah değil de daha çok bir özrün bile, eee, çok önemli olduğunu fark ettim. Yani Kesinlikle her şey affedilebilir belki, eee duruma göre değişebilir ancak, eee, o çabanın görülmesi önemli ya da karşıdakinin emeğinin ya da oradaki, eee, karşıdakinin nasıl bir, eee, en azından duygusal bir insan olduğunu ya da insan olduğunu hatırlatmaya dair, eee, ufak bir mesaj verilmesi önemli gerçekten ya da hata yaptığını kabullenme gibi.
Empati. Evet, kesinlikle. Hı hı. Çok doğru. Hı hı. Evet, kesinlikle katılıyorum. Evet, yani özür, hani, eee, belki mizahla da olsa, hani, belki ş yani, şunu dese bile belki için rahatlayabilir, değil mi? İşte, eee, ben unutmuştum ya da, eee, "Hatırlayamadım çok pardon." eee, "Seni rahatsız etmek istemedim." eee, gibi böyle bir, eee, yaklaşımda bulunulsaydı, eee, hem seni destekleyen hem de, eee, kendilerini de savunmaya alan, eee, böyle bir yaklaşımda belki bir şeyler değişebilirdi, değil mi baktığında?
Hı hı. Evet. Değil mi? Hı hı. Ya kesinlikle. Bu gerçekten, eee, incitmeden belki de karşıdakini aşağılamadan, hor görmeden, eee, yapılabilecek, eee, birçok ş eee, şeye de giriyor, yani. Liste uzun bunun içerisinde kesinlikle.
I hı. Tabii canım. Hı hı. Kesinlikle. Çok doğru. Peki böyle basma kalıplarla yaşamak, eee, ve birçok da deneyim yaşamışsın. Iıı çok üzücü gerçekten. Eee, geçmiş olsun diyorum tekrardan. Eee, peki, seni, eee, daha güçlü mü yoksa daha böyle yorulmuş ya da bilinçli, eee, bir birey mi yaptı?
Hı hı. Hı hı. Teşekkürler. Hı hı.